ใช่ ไม่
ที่ ที่ ที่เขาแห่เพื่อขอฝนใช่ไหมครับ อันเนี้ย?
ใช่ เพราะว่า พอแบบว่า เขาเรียกว่า เหมือนแบบว่า เข้าเดือน 5 เนาะ ใกล้ ๆ แบบว่าเรื่องฝนตก อะไรเงี้ย เขาก็จะมีการ สมัยก่อนน่ะค่ะเขาจะหาแบบแมวอะ แมวใส่กรง แล้วก็แห่รอบหมู่บ้าน แล้วก็บางทีอะก็สาดน้ำใส่แมวอะ สมัยก่อนน่ะเขาก็เชื่อ เขามีความเชื่อนะ อันนี้คือไปอ่านมาเลย เขาเชื่อว่า แบบแมวเป็นแบบสัตว์รักน้ำ ช่วยแบบเรียกฝนได้ ไรอย่างเงี้ย ซึ่งความจริงมันไม่ใช่ไงคะ อันนี้ก็รู้สึกว่า เออ พอปรับเปลี่ยนไปอะไม่มีตรงเนี้ยมันก็ดีนะ เพราะแมวอะ เอาจริง ๆ เขาก็ไม่ได้ชอบน้ำขนาดนั้นน่ะ แล้วคุณนิ นึกสภาพอะ เหมือนจับเราไปใส่แบบว่ากรงขังอะ แล้วก็แห่ร้อน ๆ รอบหมู่บ้านน่ะ แล้วก็ยังสาดน้ำใส่เราอีกอะ เป็นคุณคุณไม่โกรธเหรอ เป็นฉันฉันก็โกรธ นะ
อืม อืม <chuckles> อืม นั่นน่ะสิครับ <chuckles> อืม อืม เป็น เออ เป็นผมผมก็โกรธเหมือนกันนะ เอาจริง ๆ อะ แล้ว แล้ว แล้วเราถามแมวอะ เรามีการคุยกับแมวแน่ชัดแล้วใช่ไหมว่า แมวมันชอบน้ำจริง เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยแมวจะแบบว่า ไม่ค่อยอยากจะเข้าห้องน้ำสักเท่าไร ใช่ แล้วก็ อ อันนี้ อันนี้ก็คือ อ๋อ เป็นสมัยก่อน ตอนนี้ยังมีไหมครับ ตอนนี้ยังมีให้เห็นไหม?
ใช่ อา ไม่ชอบ ใช่ ก็คือคนสมัยก่อนน่ะติ๊งต่างเอง <chuckles> ใช่ ไม่รู้เลย เพราะว่าถ้าแถว ถ แถวบ้านน่ะก็คือไม่เห็นแบบนานมากแล้ว หลาย 10 ปีแล้วอะค่ะ ก็คุณคิดสภาพแบบแมวที่มันร้อง แมวมันไม่ได้ชอบนะ คนสมัยก่อนอาจจะคิดว่ามันชอบไง มันร้องเพราะมันโกรธนะคุณ ถ้าเป็นเราเนาะ แบบร้อน ๆ มาเจอน้ำเย็น เป็นคนก็ป่วยได้นะ ห อันนี้ก็ดีนะที่เขาเปลี่ยน อา
อือ ๆ ๆ เออ โอ เค อ๋อ อืม ถูก ถูกต้อง เออ อ๋อ แต่ตอน หมายถึงว่าตอนนี้คือเราก็ไม่เห็นประเพณีแล้ว ใช่ไหมครับ? หมายถึงว่าใน
ไม่เห็นเลยค่ะ ใช่
อา แล้วมีประเพณีอะไรแปลก ๆ อีกไหมครับ? หรือมีประเพณีไหนที่คุณคิดว่า พอถึงหน้านี้ อาจจะเป็นหน้าฝน หรือว่าหน้าหนาวเนี่ย มันจะมีประเพณีเข้ามาอีกไหมครับ?
ค่ะ